Alors en ce moment je me sens un peu, heu, fatigué, heu, notamment avec, heu, c'est lié, en fait, enfin, je vais t'expliquer le contexte, heu, avec un ami, heu un ami d'enfance, hein. Un ami d'enfance que j'ai retrouvé en fait, heu, il y a 3 ans parce qu'en fait j'ai beaucoup voyagé, heu, donc heu, pour les études et aussi, heu, vu que j'étais longtemps en télétravail, donc heu, j'ai vécu à l'étranger, heu et là je suis revenu en fait, heu, bah, dans ma ville, hem, à où j'ai grandi et j'ai retrouvé, heu, bah, ce fameux- fameux, pardon, ami d'enfance et du coup, bah, ça m'a fait plaisir, hein, bien entendu et cetera mais heu, en fait, il me demande beaucoup de service, moi, au début, je m'en rendais pas trop compte
Ouais. D'accord. Oui.
et là je sens que ça devient problématique et en fait heu, le dernier, heu, exemple en date, heu, il a trouvé une, heu, une petite copine, donc heu, il a entamé une nouvelle relation et heu, c'est, heu, sa belle famille l'a invité, en fait, au réveillon de Noël et du coup, bah, lui veut pas y aller les mains vides, hein, forcément et il m'a demandé de l'argent.
Je vois.
Donc heu, ouais et bah du coup, bah, je lui ai donné et en fait il m'a dit: «Ouais bah, là je suis au dé je suis pris au dépourvu, heu heu, je sa je comptais pas être invité», vu que c'est nouveau avec sa copine, heu, «Mais heu, ils m'ont invité au dernier moment». C'est vrai qu'on est déjà au mois de décembre, mi-décembre et heu, bah, je lui ai dépanné de l'argent, mais, ouais, c'est pas la 1re fois qu'il m'en demande. Bon là OK, c'était «justifié» entre guillemets, hein. Enfin, je me rassure comme je peux, parce qu'il il va pas aller les mains vides au réveillon non plus. Mais, ouais, c'est pas la pre
Ah. C'était, hem, c'était crescendo là, heu, ces demandes, heu, qu'il te formulait, heu, ton ami, heu, au niveau des besoins? Parce que là tu me parles d'argent, du coup qui est la dernière chose en date, mais est-ce que tu saurais te souvenir comment ça a commencé ces demandes?
Moui. Heu, ouais, c'est intéressant comme question en fait. Ouais, les 1res fois, c'était pas de l'argent. Parce que là ça fait 3 ans hein, que je suis revenu dans ma ville, heu, ouais non, la 1re fois c'était plus, heu, par exemple, heu bon j'ai honte de le dire mais c'était, heu tu sais, il joue beau beaucoup aux paris sportifs en ligne, donc heu et par exemple il me disait: «Ouais ma carte elle passe» tu sais, il y a des plafonds en fait, tu sais sur les applications de sportifs en ligne, et heu, il me dit: «Ouais ma carte elle passe pas, heu, du coup, heu heu, en est-ce que tu peux me dépanner ta carte? T'inquiète, je te rendrai t'inquiète, je te rendrai». Ouais, en fait c'est partie des paris sportifs, heu, à carrément bah là il me demande de l'argent, heu, directement en direct et ouais en fait je me sens un peu, heu heu, ouais comme un porte-monnaie sur pattes, heu, après peut-être que je me fais des films mais, heu, manipulé, utilisé ou est ce que j'aurais dû dire «non» dès le début? Parce que là je suis rentré dans un engrenage, heu, c'est quoi la prochaine étape en fait?
Oui. Mmh mh. OK, mais je comprends, hem, tout à fait ce que tu décris. C'est vrai que ça doit pas être évident, en plus, j'ai le sentiment que, là, le fait que je te demande: «Comment ça a commencé?», ça a éveillé chez toi, heu, un certain esprit où tu te dis: «Mais en fait, heu, ouais, depuis le début, heu, il me demande de de l'argent, mais c'était plus subtil», donc ça, je te l'accorde, heu, je comprends, bah, tous tes sentiments que tu peux ressentir, vis-à-vis de si tu sens utiliser ou autre mais, heu, quand il a commencé à te demander de de l'argent subtilement au début, en te disant: «Voilà, mes plafonds, ils sont atteints. Est-ce que tu peux me dépanner et cetera», heu, toi, tu le faisais naturellement? Est-ce que tu lui demandais de te rembourser? Comment ça se passait?
Mouais, c'est vrai. Bah, en fait, je le faisais naturellement, parce que, heu, tu sais, j'avais cette sensation de retrouver mon ami d'enfance, heu, c'était les retrouvailles, hein, donc au début, heu, même au début: «Ouais, bah, non, allez, c'est pour moi», heu, bah, p p pour tout le temps où on s'était perdu de vue aussi, c'est vrai, donc heu, en fait, j limite, je le faisais de bon cœur, heu, ben, même lui, il me disait: «Oh non, mais je te rends, t'inquiète, t'inquiète» et moi: «Non, mais c'est bon, ça me fait plaisir, tiens!» et en fait, heu, là, je me dis: «Mais en fait, tu ouais j'ai peut-être fait l'erreur de lui af de», oui, dans l'euphorie quand je l'avais retrouvé, heu, enfin, mon ami d'enfance, heu, je lui disait: «Rembourse pas, rembourse pas!» et heu, bon, là, je suis de je deviens pas parano mais je me dis mais: «Est-ce que, heu, lui, dans sa tête, heu, bah, vu qu'au début j'étais dans l'euphorie de le retrouver, il s'est dit: "Ah, bah, OK, bah, maintenant, je demande à lui, heu, si j'ai besoin de l'argent"», et que c'est devenu, finalement, une habitude pour lui.
Ouais. Mmh mh. Ouais, non, mais, heu, je comprends, mais c'est assez intéressant, hein, tout ce que tu expliques, là. Aujourd'hui, heu, est-ce que tu arrives à estimer, heu, par exemple, le montant que tu as pu lui prêter et combien sur tout ça, heu, il t'a prêté aussi? Est-ce que c'est par exemple, c'est déjà arrivé, heu, que lui t'invite au resto, qu'il t'invite à aller boire un verre, ou est-ce que c'est toujours toi qui donnes?
Ben, tu vois c'est marrant ce, heu, que tu me poses, heu, cette question, parce que, heu, quand s on va au resto, heu, bah, à l'occurrence quand on va avoir la Ligue des Champions, par exemple, en ville, bah, c'est lui qui va payer ou, heu, par exemple, heu: «Allez, j tiens, je te paye, ça me fait plaisir», donc, heu, oui, sur ça, par contre, il est pas au point où, heu on n'en est pas au point où, heu, à chaque fois qu'on sort, c'est moi qui paye. Quand il peut payer, enfin, parce que je dis bien quand il peut, parce qu'il a quand même des problèmes d'argent, parce qu'il joue beaucoup au paris sportifs, là, oui, il va payer, et mais bon, heu donc oui, si je dois comparer avec tout ce que je lui ai dépanné et ce qu'il a payé, bah, la balance, elle est, heu, déséquilibrée, hein, malheureusement.
Oui. Mais c'est déjà rassurant, quand même, de constater que ça lui arrive de prendre l'initiative, de dire, heu: «Bah, c'est pour moi, cette fois, tu payes pas, et cetera». Ça permet de de contrepeser au niveau de la balance un petit peu, tu vois, et de te rassurer en te disant, heu: «Bon, ben, finalement, heu, c'est pas un un un "profiteur"», entre guillemets, puisque des fois, c'est lui qui qui va aller vers toi. Même si ça efface pas le nombre de fois, où, toi tu tu vas lui prêter. Peut-être qu'en ce sens, heu, si toi, tu as les moyens financiers que, heu, tu peux te permettre de lui prêter, heu, et que ça te dérange pas, il faudrait peut-être vraiment que ta tu insistes, tu sais, sur le fait de lui dire: «Je te prête, mais j'attends en retour que tu me rends», et tu sais, que tu essaies petit à petit de di d'arrêter de dire: «Bah, non, c'est bon, t'inquiète, c'est pour moi, c'est pour moi».
Mmh mh. Ouais, c'est vrai, ouais, je vois où tu veux en venir et en plus, heu, c'est, heu, tu sais, moi, je m'étais fixé une règle et c'est c'est pour ça, en fait, que je vis un sentiment, en fait, d'être utilisé, parce qu'avant que je retrouve, heu, bah, ce fameux, heu, ami d'enfance, je m'étais fixé une règle parce que quand j'étais étudiant, heu, j'avais tendance vraiment, heu, à prêter, heu, de l'argent, alors que j'étais moi-même étudiant, hein, donc pour te dire que c'était contradictoire, j'étais vraiment dans le besoin mais je veux prêter de l'argent aux gens et ça m'avait servi de leçon et je me je m'étais je me suis toujours dit ensuite: «Bon, bah, je prêterai plus d'argent, c'est fini», heu, bah, au au finalement, oui, on apprend, hein, de chaque, heu, échec enfin ou de leçon de vie et heu et là, en fait, je me su su su enfin, j'ai l'impression ouais, ben, en fait, heu, j'ai pas appris, heu, de mon échec, finalement, quand j'étais étudiant parce que je refais avec lui, heu et en fait, j'ai re j'ai l'impression de retomber dans cet engrenage et ça qui me fait peur aussi un peu, hein, finalement parce que si c'est lui la prochaine personne, c'est si une prochaine, heu, personne va me demander, je vais dire: «Oui, oui», ouais, il me faut il me faudrait vraiment que je me fixe des limites, quoi, même plus carrément, plus prêter de l'argent, tout simplement.
Oui. Je compr Mmh mh. Mais tu sais, hem, c'est c'est beau, hein, dans un sens parce que, moi, je comprends hein, ce que tu tu verbalises là. Ça montre de toi, que tu es une personne qui est gentille, qui va aider les autres, tu vois, ça va montrer cet aspect de ta personnalité et c'est pas parce que parce que tu emploies le mot «échec», n'emp n'emploie pas, ç ne vois pas ça comme un échec parce que c'est la personne que tu es, tu es quelqu'un de très généreux, de bienveillant, qui aime, heu, aider les autres, qui a p la main sur, heu, sur le cœur, celle avec qui, bah, voilà, quand, heu, quelqu'un est avec toi, bah, il y a pas cette idée de: «Qui paye qui paye?», «Tu me dois tu me dois» et cetera, donc ça, c'est une qualité. Il faut pas que tu la vois en échec, parce que c'est quelque chose de positif. Par contre, il faut juste que tu essaies de te protéger un minima en te disant que: «Bah, je peux pas faire ça avec tout le monde», parce que toi, tu attends rien en retour et ça, c'est normal et ça, c'est bien mais juste de te dire que ça doit être quelque chose d'exceptionnel quand tu fais ce geste-là, heu, parce que, finalement, tu n'es pas le porte-monnaie de quelqu'un et qui plus est, à la limite, lui, si tu as envie de maintenir, heu, cette amitié: «OK, je te prête, mais tu me rends» et tu lui prêtes pas tant qu'il t'a pas rendu la somme d'avant.
Oh, merci. Oui. Ouais, c'est vrai. D'accord. Ah ouais, ouais, ouais, je vois où tu veux en venir, bah, déjà, heu, bah, merci, déjà, bah, pour ces belles paroles parce que c'est vrai que j'avais vraiment, hein, j'étais tombé, bah, surtout ces derniers jours, je me posais des questions et tu sais, j'avais le sentiment finalement d'être, heu, enfin, heu, est-ce que cet ami, heu heu, il s l'amitié en fait, c'est parce que je lui prête de l'argent, heu, c'est pour ça qu'il m'apprécie pour mon argent et là les paroles que tu as dit, finalement, oui, donc ça me rassure dans le sens où, non, en fait, heu heu, faut prendre le côté positif, oui, je suis empathique, heu, je le fais de bon cœur, donc heu, finalement, merci pour ça, pour le côté moral, ça me rassure
Bien sûr. Avec plaisir.
et heu, ouais, c'est vrai que je j'ai beaucoup tendance, bah, ouais, là, en fait, si je fais le calcul c'est ouais, là, il me rembourse 1 fois sur 3 en moyenne et tu sais, j'ai toujours toujours, quand on me prête de l'argent, heu, enfin, pour moi, en l'occurrence, j'ose pas redemander l'argent, je trouve que c'est malaisant alors que ça devrait être normalement, lui, qui devait être mal à l'aise, hein, de pas me rendre l'argent. Mais ouais, adopter, déjà, la le conseil que tu m'as donné, heu, OK, je lui prête de l'argent tant qu'il me rembourse pas, je lui reprête pas une 2e fois comme ça, je tombe pas dans l'engrenage où, heu, je lui prête trois 3-4 fois et je tombe ensuite, heu, dans des pensées, heu: «Ah oui, je me sens utilisé», heu heu et cetera et cetera finalement.
Oui. Tout à f Mais c'est exactement ça et puis, heu, il y a quand même une règle qui est importante au cœur de tout ça, c'est que ton argent, c'est ton argent, tu as travaillé pour l'avoir, tu as c'était compliqué, tu as tu as fait des compromis dans ta vie, tu as mis plein de choses en place pour avoir cet argent que tu gagnes à la sueur de ton front et demain, quand quelqu'un te demande de l'argent et que tu dis: «Non», bah, heu, il y a pas de problème, tu as pas à te justifier pour ça. C'est ton argent, c'est ton droit, heu, il y a aucune justification à apporter, heu, tout simplement de dire, heu: «Bah, écoute, heu, là, heu, sincèrement, je peux pas parce que, heu, je je peux pas te donner», à la limite, si tu veux être un peu plus doux: «Bah, écoute, j'ai d'autres projets en parallèle, malheureusement, je vais être dans l'incapacité de t'aider, heu, pour cette fois» et et f subtilement, tu vois, petit à petit, comme ça, fermer les portes pour qu'il arrête, peut-être, de te sen tout le temps de venir te voir en te disant: «Bah, est-ce que tu peux me passer est-ce que tu peux me passer, heu?» et au moins ça permet de mettre des limites petit à petit.
Mmh, c'est vrai. Moui. Ouais, non, non, c'est vrai en plus comme tu le dis, heu, c'est vrai que l'argent, heu, enfin, oui, heu, lui, il me demande de l'argent mais l'argent c'est vrai que enfin, heu, je l'ai, heu, mérité, je travaille pour l'avoir et heu, vu, heu, sous cet angle-là, finalement, oui, en fait, heu, bah, non, je travaille pas pour lui, heu, je travaille pour moi avant tout, donc heu, déjà, oui et fixer des limites. Mais en tout cas le conseil, heu, que tu m'as donné je vais l'appliquer, heu, tant qu'il me remboursera pas, bah, là, en l'occurrence, pour le réveillon, je lui ai prêté de l'argent pour le réveillon. Tant qu'il me rembourse pas cet argent là, je ne lui reprêterai pas et heu, les paroles que tu m'as dit, bah, en tout cas ça m'a bien remonté, heu, mon estime, hein, de moi-même et heu, finalement, je ne suis pas un porte-monnaie et j'ai des qualités et merci de me les avoir évoqué, en tout cas.
C'est ça. Mais c'est avec plaisir, hein, garde en tête toutes les qualités, les valeurs qui font la personne que tu es et c'est pas parce que malheureusement, il y a toujours des gens qui sont un peu, heu, mal intentionnés que ça va changer, bah, toi, heu, qui tu es au fond de toi, donc garde ça, je te souhaite du courage et j'espère que ça va bien se passer par la suite.